Ja, ja gut, klar, es ist ja, <chuckles> wenn da nichts da ist, um die Hormone zu, äh managen, wird das natürlich schwierig. Ähm, und hast du schon mal so was versucht wie zum Beispiel ‘ne Pillendose oder so, wo du wirklich nach dem Tag quasi halt alles vorbereiten kannst? Dann kannst du das auch ‘n bisschen besser managen, vielleicht mit dem die alle 2 Tage die Blut verdünnten, dass du das dann wirklich nur aufmachen musst, im besten Fall zweimal am Tag irgendwie. Es gibt ja auch relativ kleine, die man mitnehmen kann, wenn du dann in Urlaub bist, dass du das dann nicht vergisst.
Hm, also, ich habe, ja ich habe so ‘n so ‘n Medikamenten Täschchen quasi immer dabei, ne? Also, eins in meiner Tasch
Ja.